Yani, neler alıyorum? Bir kere, eee, yani, Amazon neredeyse artık böyle, hani, eee, elimiz ayağımız, eee, genellikle elektronik ondan sonra ya, çok çeşitli şey alıyorum Amazon'dan. Eee, yani, bazen mesela, eee, indirimler falan oluyor o zaman, eee
Hı hı. A! Takip ediyorsun onları, promosyonları indirimleri.
Tabii tabii. Evet, evet takip ediyorum.
Hı hı.
Eee, yani, böyle bulaşık deterjanından kedinin mamasına, eee, işte ne bileyim telefonun kılıfından, eee, aaa, su matarası, eee işte eee, na kadar, yani, evet, evet çok sık.
Hımm, bayağı kullanan birisin, he he. E, anladığım kadarıyla hayatında bayağı kolaylık da sağlıyor bunlar, eee, hem lojistik anlamında işte taşıma, gidip arama, seçme vs. gibi herhâlde pratik yönünü kullanan birisin. Eee, peki, bu noktada nelere dikkat edersin? Yani, bir online alışverişte senin için olmazsa olmaz, bir güvenin e güven açısından kalitesi bir ürünün, eee, neleri önemli senin için?
Dağılıyor evet. Hı hı. Evet, evet. Hımm, yani, eğer öncelikle online alışverişte platforma dair bir soru soruyorsan en kritik konu tabii güvenilir olması. Eee, yani e, platformun hakikaten işte Amazon gibi en çok alışveriş yaptığım yer orası tabii. Evet, aynen evet, evet. Onun için o, hani, eee, kredi kartı, ııı, ve, hani, kişisel bilgilerin korunmasına dair, eee, en önemli en öncelikli şeyim o ama ürün bazında soruyorsan eğer onu da anlatabilirim.
Hı hı. Hmm e, çünkü bilgilerini de giriyorsun oraya kart bilgilerin, şifrelerin. Hı hı. Evet, ürün bazında merak ediyorum, yani, e, bayağı çeşitli, hımm, yelpazesi geniş ürünler saydın ama, hani, bunlarda dikkat ettiğin şeyler neler? Mesela yaşadığın, eee, sahte ürün vs. iade zorluğu gibi, gibi bunlar oldu mu hiç?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, yani, eee, özellikle bu tip platformlarda ürün bazında, eee, dikkat ettiğim şey öncelikle ürünün puanı, 2'nci dikkat ettiğim şey evet, eee, 2'nci dikkat ettiğim şey de, eee, şeyin e o ürüne dair girilen yorumlar, kullanıcı yorumları. Biraz onlara bakıyorum.
Hı hı. A! tabii önceliklidir. Hımm. Evet onu da merak ediyorum, onu da soracaktım okuyor musun, etkilenir misin diye?
Hı hı, evet, evet. Eee, dolayısıyla en, eee, kriterlerim, en öncelikli kriterlerim bu okuyucu yorum, şey kullanıcı yorumları. Eee, orada biraz da böyle mesela anahtar kelime girip arama yapıp, eee, eee, hani, acaba benim endişe ettiğim şu konuda bir yorum var mı diye de bakıyorum, yani, bayağı, hani derin inceleme yapıyorum, eee, eze özellikle.
Hı hı. Hımm, anladım. Peki, şunu merak ettim şimdi bu aramalarınla ilgili, orada fotoğraflı yorumlar, onlar sana çok fikir veriyor mu? Daha çok sadece yazanlar mı? Hani, hangisi daha inandırıcı senin için?

Eee, etkinlik diyebilirim. <clears throat> Yani, işte, hani, ımm, konser etkinliği falan gibi diyebilirim. böyle bir platformdan geçenlerde bir email aldım. Eee, ve o email de bana şey deniyordu "işte sizin için tanınmış, ııı, şu bileti işte şu kadar indirimli almak için buraya tıklayın" yazıyordu.
Hı hı. Evet. Ay! Evet, çok güzel. A! Bir promosyon linki.
Gibi bir şey evet. Aslında, eee, email de değil önce, eee, direkt mesaj aldım yani sistemin, sistemin içinde, yo, hayır sistem bana mesaj yani o sistemin içinde şey de var hani di
Hı hı. Telefon mesajı mı? Hımm, peki. Ve sana güvenilir geldi bu.
Eee, emm, ııı, aslında şöyle oldum, ııı, enteresan "niye bana böyle bir şey tanımlamışlar ki" dedim ilk önce. Eee, bir de, eee, bence işte akıllıca bir, ııı, şey yöntemi değildi. Çünkü, ııı, seçtiğiniz şu konsere, şu etkinliğe uygun, şunu önerdik gibi bir şey demiş. Oysa ki ben hiç öyle bir şey seçmemiştim. Dolayısıyla oradan bir şüpheye düştüm. Sonra ardından da email geldi. Emailin içindeki linke tıklamamı istiyordu. Iıı, ilk yaptığım şey gelen emailin, eee, ııı, gelen email adresini kontrol etmek oldu. Yani, evet, evet, evet, eee, ve bu şekilde şey yaptım, ııı, hani o d nasıl diyeyim, o tuzağa düşmedim diyebilirim. Sonra hemen o sisteme mail attım ve "böyle bir email aldım" sizden diye.
Hı hı. Hıı. Evet. Hımm, anladım. Ve sen de anladım. Bunu kontrol etmek istedin. Çok güzel. Hımm. Aslında bir noktada, eee, bilinçli tüketici, yani, hani, bilinçlisin, eee, bununla ilgili. Peki, öncesinde yaşadığın kötü bir deneyim oldu da böyle bir farkındalığın mı oluştu? Çünkü günümüzde gerçekten ııı bu da çok yaygın özellikle insanlara hani promosyon, bir şey kazandınız, indirim hakkınız var gibi gibi mesajlar gelebiliyor. Eee, hani, bunları çok sık mı alıyorsun, yaşadığın ülkede bunlar çok yaygın mı? Eee, nasıl orada durum?
Hı hı. Evet.

Oldu tabi, <chuckles> oldu maalesef. Eee, yani aslında Tabii, iii, ya bir tane, eee, yemek yapma makinesi mı deniyor ona? Böyle hızlı pişirici deniyor ya da böyle, ımm, he he, evet çok fonksiyonlu yemek makinesi gibi bir şey deniyor sanıyorum elektrikli. Eee, uzun zamandır kullandığım ,çok memnun olduğum, yani, neredeyse elim ayağım, eee, böyle bir cihaz kullanıyorum <clears throat> ve bunun içinde kendi tenceresi var. Iıı, fakat o tencerenin yediği yok. Eee, ben de internetten bakıp, eee, o tencerenin markası yani o şeyin, eee, aletin markasına girip tenceresini bulmaya çalıştım. Eee, fakat, eee, tenceresine artık yani o aleti üretmiyorlar artık. Dolayısıyla, eee, ona uygun, hani bazı ürünler şey oluyor ya. Ya 7 sene önce almıştım, 7 sene önce. Yani, şu anda yok o o tencere artık üreti ya, o cihaz artık üretilmiyor, o marka tarafından. Dolayısıyla, eee, bazen şey oluyor ya; eee, telefon kılıflarında falan da olur. Android, IOS işte, hani şu, şu, şu cihazlarla uyumlu, şu, şu, şu şeylerle uyumlu diye. Iıı, öyle uyumlu diyerek benim, eee, şeye de, eee, markaya da bakıp öyle yazıyordu yorumlarında uyumlu deyip, eee, o ölçüde, ilgili ölçüde bir tencere sipariş et Yani, tencere dediğim iç kap diyeyim yani, eee, makinenin içine yerleştirilen ve tabii alakasız bir şey geldi. Müthiş hayal kırıklığı. Edebildim, edebildim. İade.
Hıı. Hı hı. Paylaşabilir misin? Hımm. Anladım. Aslında çok fonksiyonlu, yönlü. Hı hı. Hı hı. Evet, ha. Çok önce mi almıştın? Yani, tarihi çok önce miydi? He, anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Ha, peki, sonra iade edebildin mi onu? Hıı, iade, iii, şartları nasıl? Yani, her ürün hemen kabul oluyor mu yoksa zorluklar çıkarılıyor mu? Hani, yaşadığın ülke genelinde farklılık var mı? Mesela, öncesinde Türkiye'de mi alışveriş yapıyordun? Bir kıyaslama şansın olmuştur.